มีค่ะ มีค่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่ง มันเป็น เอ่อ ประเพณีที่เขาเรียกว่า งานแก้บนประจำปีของตำบลอะค่ะ ก็คือเหมือนกับว่า ในตำบลอะเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนน่ะเคารพอยู่ แล้วก็ เอ่อ ไม่ว่าใครจะมีเรื่องราวเดือดร้อนอะไรมา ก็เหมือนมาบนบานศาลกล่าวกับ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อะค่ะ แล้วก็บางคนเนี่ยพอสำเร็จ แล้วก็ได้มีโอกาสมาแก้เนาะ บางคนก็อาจจะแบบอยู่ไกล ไม่ได้มาแก้ หรือว่าบางคนแบบ เฮ้ย ลืมไปแล้วว่าเคยบนอะไร อะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นมันก็จะมี เขาเรียกว่า งานแก้บนประจำปี จริง ๆ แล้วเขาทำทุก ๆ 2 ปีค่ะ เหมือนกับทั้งหมู่บ้านอะค่ะ ทุกคนอะมาร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้เพื่อแก้บน แก้บนให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนที่เคยบนอะไรไว้ แล้วจำได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่เป็นไรเลยค่ะ ใช่ คือค่ายเป็นการแก้บนรวมค่ะ ใช่ ๆ เป็น เป็น เป็นงานของ เป็นงานของตำบลค่ะ ซึ่งเขาก็จะจ้างการแสดง เอ่อ หนังตะลุง อย่างเงี้ยค่ะ มาเพื่อที่จะแก้บน มันเป็นประเพณีว่า ต้องเป็นหนังตะลุงเท่านั้น แล้วก็ทำกัน เอ่อ 5 ว 5 คืนค่ะ 5 คืน รู้สึก 5 คืน
อ๋อ อะฮะ อืม อืม ๆ ค่ะ อืม เออ ๆ จำได้ จำไม่ได้ คือแก้บนรวมไปเลย งี้เหรอคะ อ๋อ ดีอะ เป็น ไอเดีย ที่ดี เออ ๆ อืม โอ้! เหรอคะ? โอ้โฮ
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วเขาก็ได้มาดูหนังตะลุงครั้งแรกในชีวิต เขา
อืม เขาคิด ยังไงบ้าง คะเรื่องหนังตะลุง หนังตะลุงนี่ต้องเป็น เป็นภาษาใต้ไหม หรือว่าที่ยะลาเขาพูดภาษาใต้ หรือว่าเป็นภาษามลา มลายูเหรอคะ?